เออ เล่าให้ฟังถึงหนังที่คุณรู้สึกว่า มันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณหน่อยได้ไหมคะ?
ได้เลยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วนะคะ เป็นคนที่แบบว่าชอบดูหนังมากเลยค่ะ ก็จะดูแบบว่าหนังหลาย ๆ เรื่องนะคะ ตอนเนี้ยค่ะ ก็จะมี เขาเรียกว่าไรอะ โหลด โหลดแอปพลิเคชันน่ะ เราก็ซื้อรายเดือน แล้วคือยังไม่ได้ถึงกับซื้อรายปีอะค่ะ ใช่ ๆ
อืม อืม โอ้โฮ ค่ะ อืม อ๋อ แสดงว่าต้องเป็นคนนี่ ท หนึ่งที่ต้องชื่นชอบการดูหนัง แล้วก็ดูหนังเป็นประจำเลยใช่ไหมคะ?
ถามว่าดูหนังเป็นประจำไหม สมัยก่อนอะค่ะ อาจจะใช่ เพราะว่ามี มีเวลาว่างอะเนาะ แต่ถ้าเผื่อปัจจุบันเนี้ยค่ะ ก็ถ้ามันมีเวลาว่างจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็ประมาณแบบว่าเดือนหนึ่ง อย่างเงี้ย ก็จะดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อืม อา เออ อ๋อ เออ แล้วแบบนี้อะค่ะ มีแบบหนังเรื่องไหนไหมคะ ที่คุณรู้สึกว่า คุณดูแล้วอะมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณ? หรือว่ามันมีแบบ บทเหมือนแบบมีแบบ มีแนวคิด มีแบบเหมือนบทเรียน ให้คุณได้เรียนรู้บ้างไหมคะ?
อืม ได้เลยค่ะ เพราะว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่ง จริง ๆ แล้วอะ ดูแล้วก็แอบแบบว่าคิดตามอะเนาะ ก็คงจะเป็นหนังเรื่องสาธุอะค่ะ ที่มันแบบว่าตอน ตอนเนี้ยมัน เขาเรียกว่าอะไรอะ กำลังมีกระแสมาแรงเลยเนาะ อืม คือตอนนั้นน่ะค่ะ ก็ไม่
อืม อืม ค่ะ โอ้ มันเป็นหนังยังไง? เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ได้ค่ะ คือตอนนั้นน่ะ ต้องบอกว่า ไม่ได้ตั้งใจว่าจะดู เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยค่ะ ปกติแล้วเนาะ ไม่ได้ ไม่ ไม่ค่อยดูหนังไทยแล้ว เออ สามีก็ สามีก็ไม่ค่อยได้ดูหนังไทย อะไรอย่างเงี้ย แต่วันนั้นน่ะค่ะ ก็เหมือนแบบว่า รีดผ้าอยู่อะเนาะ แล้วก็แบบว่าตั้งใจว่าจะฆ่าเวลา ก็เลยแบบเปิดหนังไทยฟัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคราวเนี้ยสามีก็สนใจพอดี เออ ก็เลยแบบว่าได้ดูต่อ แล้วหนังอะค่ะ มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่า เออ ศาสนาอะเนาะ อืม ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นศาสนาพุทธ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ค่อนข้างอินหน่อย อืม ก็มุมมองของ คือหนังอะค่ะ มันก็จะดำเนินเรื่องโดย เราไม่แน่ใจนะว่า มันเป็นหนังตอนเดียวจบหรือว่ามันเป็นซีรีส์นะ จำไม่ได้แล้ว อา
เออ อืม โอ้โฮ อืม อา อืม ยังไงเอ่ย? อา อืม อืม ได้ค่ะ อา อา
ใช่ แต่เหมือนแบบว่าหนังอะค่ะ มันดำเนินเรื่องโดยการที่แบบว่าเป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง ที่แบบว่าเขาเหมือนแบบว่าตกงาน หรือว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความสามารถอะค่ะ แต่เงินเดือนน้อยหรือว่ายังไง ยังไม่เข้าใจ แล้วเขาอะนะคะ ก็ การเงิน แต่เขาอะค่ะไม่แน่ใจว่า เขาอะจะทำธุรกิจ หรือว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรดี? อะไรอย่างงี้ อา เขาก็เลยรวมตัวกันน่ะค่ะ ไปสร้างเหมือนแบบว่า ไปทำแบบว่าเป็นเกี่ยวกับ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ อยากจะพูดแบบให้มันดี ๆ นิดหนึ่ง ก็คือไปทำแบบว่า ไปรวมตัวแบบว่าช่วยวัด อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็คือหาวัดที่
อืม อืม อืม อ๋อ อืม อา เหมือนเป็นแบบทำจิตบำเพ็ญประโยชน์ อะไรประมาณนั้นไหมคะ?
เออ คือเป็นแนวเหมือนจะหารายได้ให้วัด อย่างเงี้ยค่ะ
เออ
เออ ประมาณนั้น ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าไปดูวัด แบบวัด วัดป่าหรือ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ เอาจริง ๆ หนังมันก็สะท้อนหลายอย่าง 1 คือ การสร้างธุรกิจ 2 คือ เรื่องเกี่ยวกับแบบว่าธุรกิจของศาสนาในปัจจุบัน เรื่องการทำบุญเกี่ยวกับแบบว่าในวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์อะที่เราเสียให้วัดไปอะ มันได้บุญจริง ๆ หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ทำเหมือนความดีให้เห็น แบบคลี่ ให้คนคลี่คลายว่า อา เงินที่บริจาคมา มันได้ไปทำส่วนไหนให้กับวัดจริง ๆ ใช่ไหมคะ ประมาณนั้นหรือเปล่า?
อืม อา อารมณ์ประมาณนั้นค่ะ แล้วก็ อ่า เด็กกลุ่มนี้เนาะ รู้สึกถ้าเผื่อจำไม่ผิดนะ น่าจะมี 3 คน พอดีเราอะจำ จำเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหนัง เกี่ยวกับแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ ตัวละครของหนังอะ เออ ได้ ได้ไม่ค่อยละเอียด แต่ แต่ว่าเราจำเกี่ยวกับแบบว่าหนัง สิ่งที่หนังจะสื่ออะค่อนข้างได้ เออ เพราะว่ามันให้ข้อคิดค่อนข้างดี ใช่ แล้วคราวเนี้ยค่ะ เขาไป เขาไปเกี่ยวกับ ว เขาไปหา เขาเรียกว่าไงอะ หาเป้าหม่า เขาเรียกว่าไรนะ หาทะ เขาเรียกว่าอะไร แบบว่า เหมือนแบบ อ่า ทำเลเนาะ คล้าย ๆ แบบคำว่าทำเลเนี่ยแหละ ก็คือวัดที่ วัดที่แบบอยู่ในป่า วัดที่ไม่มีใครมอง มองเห็น อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะได้แบบ
อืม อืม อืม เออ อ๋อ เหมือนแบบวัดที่ไม่มีใครสนใจ อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า?
อา ประมาณนั้นล่ะค่ะ ก็คือวัดที่แบบว่า ไม่มีใครสนใจว่าแบบจะเข้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วคราวนี้อะเนาะ เขาก็เหมือนประมาณว่าเชิญชวน แบบว่า เอ่อ แบบว่าคนมาทำบุญ อะไรอย่างเงี้ย โดยการที่เขาเจาะว่า ทา การตลาดของวัดน่ะ มันก็คือการที่เป็นพวกแบบงานวัด งานกฐิน งานผ้าป่า อย่างเงี้ยค่ะ เออ คนถึงจะเข้าวัด อะไรประมาณเนี้ย เออ ใช่
อุ้ย อืม อืม เหมือนเป็นการเรียกร้องให้วัดที่แบบไม่มีคน ให้คนแบบกลับเข้าไปสนใจมากกว่าเดิมหรือเปล่า?
ประมาณนั้นค่ะ ถ้าเปิดตามภาษาธุรกิจเนาะ ตามมุมมองที่เราดูอะ อา เราวิเคราะห์ได้ว่า เหมือนการเรียกลูกค้าอะค่ะ เหมือนการดึงลูกค้าเข้ามาหา อย่างเงี้ย อา อย่างสินค้าบางตัวเนาะ มันก็คือการผลักออกไปหาลูกค้า อย่างเช่น แบบเรามีสินค้าหรือ ว เรามี พรอดักต์ ตัวหนึ่ง เราไปให้ลูกค้า อย่างเงี้ย มาชิม อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยเขาเรียกว่าผลักสินค้า แต่อันเนี้ยมันเป็นกลยุทธ์การดึง ดึงลูกค้าให้เข้ามาหาเรา โดยการที่ว่า เป็นการแบบว่า ถ้าเกิดทำบุญแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้ว แล้ววัดนี้อะค่ะ
อืม อา ๆ ๆ ๆ อืม อืม อืม ใช่ อ๋อ อ๋อ อืม โอ้ เหมือนเป็นการแบบว่า ให้คนเห็นคุณค่าของการทำบุญต่าง ๆ มากขึ้น ใช่ไหมเอ่ย? เออ
อา ประมาณนั้น ก็เป็นเหมือนว่า การแบบว่าโฆษณา พรอดักต์ ของเขาอะเนาะว่า ทำบุญแล้วมันแบบว่าจะได้ผลอะไร? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น เออ แล้วคราวเนี้ยค่ะ มันได้ผลจริง ๆ ก็คือเงินน่ะเข้าวัดจริง ๆ เงินเข้าวัดเป็นแบบหลักหลาย แบบ 10 ล้านเลยอะ เออ ใช่ ซึ่งมันแข่งกับวัดดัง ๆ ในจังหวัดอย่างงั้นน่ะได้เลย แบบเป็นวัดป่า ซึ่งเราแบบก็มองเห็น เออ นี่มันใช่เนาะ เออ แล้วเขาก็จะมีภาค 2 ต่อแล้วด้วย ภาค 2 เนี่ยมันเกี่ยวกับแบบ อา ยุคปัจจุบันนี้เลย คือ เออ ช่วง ช่วงแบบ เขาเรียกว่าอะไร ช่วงตอนนี้เลย คือช่วงงานกฐิน แต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่มา แต่เขาก็คือทำ ทำแบบว่า เออ ตัวอย่างออกมาแล้วแหละว่า มันจะเกี่ยวกับพวก เออ การแบบว่าเราไปทำกฐินที่ต่างจังหวัดเนาะ ที่เวลาแบบว่า เวลาแบบตามวัด อย่างเงี้ย ว่าใคร เออ กฐิน ยอดกฐินเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็น่าติดตาม ใช่ มันรู้สึกแบบว่า เออ โอเค แต่ถ้าแบบภาคแรกอะค่ะ มันเกี่ยวกับแบบ เออ เราซื้อพระ ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ การที่แบบว่า เราไปบริจาคค่าน้ำค่าไฟในวัด อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อา อืม อืม ๆ ไงเอ่ย? อะฮะ อืม อืม ทำบุญ อืม อา โอ้โฮ ใช่เลย อืม อา ค่ะ อืม เหมือน ค เหมือนตอนแรกเขาไม่ได้แบบว่าเป็นสิ่ง เหมือนไม่ได้ให้เห็นคุณค่าถึงสิ่งที่เราทำทุกวัน แต่พอภาค 2 อะมันเป็นสิ่งเหมือนการทอดกฐิน เหมือนสิ่งที่หลาย ๆ คนทำกันเยอะ มันก็เลยเหมือนดึงดูดความสนใจของเรามากกว่าภาคแรกไหมคะ?
มันเป็นอย่างงี้ ใช่ มันก็ดึงดูดความสนใจอะนะคะ แต่มันตรงลงที่ว่า แบบว่ากฐินอะมันเป็นเหมือนเงินก้อนใหญ่ อย่างเช่น แบบว่า เราแบบว่า อุ๊ย ได้ซองมา อย่างเงี้ย เราก็ใส่ไปเนาะ แล้วมันพอไปรวมปุ๊บ อะ พอเวลาเขาประกาศ อย่างเงี้ย ว่า เออ ยอดกฐินแบบ 8,000 อย่างเงี้ย แปดพัน ล้านนะ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ อา คือคนเขาก็คือดีใจในยอดตรงนั้นเนาะ ณ เวลานั้นคนทำบุญน่ะค่ะ ไม่ได้นึกถึงอะไรมาก นึกถึงว่า เฮ้ย! ยอดกฐินมันโอเค โน้นนี่นั่นเยอะดี อะไรอย่างเงี้ย สำหรับวัดอะ เออ แต่พอมาดูเนี่ย โอ้โฮ! ปีหนึ่ง ด วัดได้ ได้จากงานกฐินน่ะ 8,000 ล้าน อย่างเงี้ย คือมันเยอะนะ แล้วยังไม่รวมงาน งานผ้าป่า งานจิปาถะที่แบบเป็นสิบ ๆ ล้านอีกอะ เออ
อืม ค่ะ อา เออ เออ ใช่ อืม เท่าไร? อืม อืม ใช่ อืม เออ ทำ อือ อืม เออ ใช่เลยค่ะ โอ้โฮ เยอะมาก ใช่ อืม โอ้โฮ อืม
ใช่ เรา ด้วยความที่เราอะค่ะเป็นคนพุทธ มุมมองของเราอะค่ะ มันก็เลยเปลี่ยนไป
ค่ะ อา อา จากการได้ดูหนังเรื่องนี้เหมือนทำให้ อะ ในมุมมองที่เปลี่ยนไปของคุณน่ะค่ะ มันทำให้คุณเข้าใจ หรือว่าสงสัยในตรงนั้นมากกว่าเดิมเหรอคะ?
อืม มันทำให้เราแบบว่า มุมมองที่เปลี่ยนอะนะคะ มันก็ทำให้เข้าใจ เขาเรียกว่าอะไรนะ เข้าใจวัดในปัจจุบันมากขึ้นด้วย แล้วก็เข้าใจข้อดีข้อเสียมากขึ้นด้วย แล้วมันก็เปลี่ยนตัวเองด้วยตรงที่ว่า สมัยก่อนน่ะค่ะชอบทำบุญมากไม่ว่าจะเป็นแบบ งานวันเกิด งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบต้องทำบุญก่อนไม่ว่าจะฝัน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเหมือนรู้สึกว่า มันฝันดี หรือฝันร้าย หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เข้าวัด ไม่รู้ว่า ใช่ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เข้าวัด อืม
ค่ะ เออ เออ โอเคค่ะ อือ เออ เออ อืม อือ ๆ ๆ อา ต้องทำบุญ อา ใช่ แล้ว อือ แล้วพอ อือ พอดูหนังเรื่องนี้ไปอะคุณคิดว่า มะ มุมมองในการเข้าวัดของคุณ หรือว่าการบริจาคของคุณน่ะมันเยอะ หรือว่าเราควรจะทำมากขึ้น? หรือว่าคิดว่า เฮ้ย! หรือว่าเราควรที่จะเพลา ๆ ลงบ้าง?
ก็ถ้าแบบตามที่เราดูอะเนาะ เราก็คิดว่า การบริจาคเงินเข้าวัดอะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย แล้วก็ถามว่าเรื่องทำบุญ อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดเป็นเรื่องตัวเงินอะเนาะ เราก็อาจจะทำเหมือนเดิม เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะค่ะเราไม่ได้ทำเยอะ ตอนที่เราเข้าวัดอะเนาะ เราก็มีลิมิตของเรา อย่างเช่น เราแบบ เราเข้าไป อย่างเงี้ย เราบริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด อย่างเงี้ย เราก็ ข เราก็ช่วยประมาณ 10 บาท 20 บาท ตาม ตามกำลังที่เรามี อย่างเงี้ยค่ะ เออ เราไม่ได้แบบว่าขนาดแบบ โอ้โฮ เป็นหลักพัน หรืออะไรอย่างงี้เนาะ แล้วเวลาแบบมี
อา หือ ค่ะ อืม อือ อ อะ ใช่ อืม อือ ค่ะ อืม เหมือนแค่คิดว่ายอดเงินเท่าไร มันก็ทำให้เราสบายใจเหมือนกัน ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แล้ว อา อย่างเวลาแบบมีซองกฐิน ซองผ้าป่า ซองแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกี่ยวกับทำบุญช่วยวัดเนาะ หรือว่าทำบุญวันเกิด อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ได้ใส่ทีแบบเป็นหลักพันหลักแสน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ใส่เป็นแบบว่า ตามกำลังที่เรามีอะค่ะ เหมือนเราใส่ซองแบบว่างานแต่ง งานบวชเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั่วไป เราก็คิดประมาณนั้นเนาะ ความคิดของเรา เออ แต่สิ่งที่เราแบบว่า มุมมองที่เราเปลี่ยนไปจริง ๆ เลยอะค่ะ ก็คือ การที่แบบว่า เราอะเข้าวัดน้อยลง เวลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเลือกที่เราจะแบบว่าไปที่อื่นมากกว่า ที่ทำให้เราสบายใจจริง ๆ อย่างสมัยก่อนเนาะ ไม่สบายใจ เสียใจ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้าวัดไปสวดมนต์ ฟังพระ ฟังอะไรอย่างเงี้ย ทำบุญเนาะ เออ แต่ปัจจุบัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลือกที่จะไปแบบว่า เออ ปล่อยปลา ให้อาหารปลา หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อึบ อืม อืม ใช่เลย อา อืม ๆ ยังไงเอ่ย? อืม อือ ๆ ๆ อา ใช่ อืม อืม แบบ เหมือนไปปลดปล่อยกับสิ่ง ๆ อื่นมากขึ้น งั้นขอถามได้ หน่อยได้ไหมคะว่า อะ นอก จาก คุณคิดว่า แล้วแบบนี้อะ อะไรมันคือสิ่งที่ทำให้คุณแบบเปลี่ยนไปเหรอคะ? จากก่อนดูกับหลังดู ที่แบบ ค่ะ เหมือนโฟกัสกับสิ่งคลายเครียดต่างจากเดิม อย่างเมื่อก่อนไปวัดอย่างที่คุณเล่ามา แต่ปัจจุบันอาจจะแบบ เออ ไปหาสิ่งอื่น ๆ ทดแทนน่ะค่ะ เพราะอะไรเหรอคะ?
ค่ะ อืม อืม ก็คือเอาจริง ๆ แล้วอะค่ะ ก็คือเหมือนประมาณว่า สมัยก่อนเนาะ เราเชื่อว่า อ่า การที่แบบว่าเข้าวัด หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นแบบว่า เอ่อ มุมมอง มุมมองที่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พระ อ เหมือนแบบเทศน์ ฟังเทศน์ฟังอะไร คือเหมือนแบบว่า เรารู้สึกว่า อะ คนที่แบบเป็นพระถือศีลหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะให้คำแนะนำ หรือว่าเขาจะแบบ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบว่าสั่งสอนเราไปในทางที่ดีหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอดู ดูหนังเรื่องเนี้ย มันก็ต้องแยกออกเป็นทั้งข้อดี และก็ข้อเสียเนาะ ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปอะค่ะ ก็จะดีหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ลบหลู่ศาสนา หรือว่าอะไรนะคะ แต่มันก็เป็นแบบว่า ยุคปัจจุบันน่ะค่ะ ที่เราต้องยอมรับว่า คนน่ะค่ะมีหลายรูปแบบ อืม พระก็ พระเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกัน อ่า ต้องพูดแบบนี้ เพราะยะ เพราะยังไงเขาก็ เขาก็คือแบบว่า ถ้าเผื่อว่าเขายังทำ ทำใน เขาเรียกว่าไรอะ ถือศีลไม่ได้ หรือว่าเขายังทำในรูปแบบที่แบบ เขาเป็นพระไม่ได้ อย่างเงี้ย เขาก็ควรที่จะต้องแบบว่าสึกออกมา ซึ่งแบบว่าเราก็ไม่รู้เลยว่า พระรูปไหนดีไม่ดี อย่างเช่น แบบว่า แถวบ้านอะค่ะ มีวัดวัดหนึ่งที่เราเข้าบ่อย ๆ เนาะ พอเลอ หลังจากแบบมีหนังเรื่องนี้มา มีข่าวเรื่องนี้ออกมาอีก แบบ มันทำให้แบบว่า เฮ้ย! เราแบบว่าหมดศรัทธาอะค่ะว่า "เฮ้ย! ถ้าเกิดเราไปมันจะเชื่อถือได้ไหม" แล้วคือเขาไม่ได้เป็นเหมือนพระธรรมดาอะค่ะ เขาไปถึงเจ้าอาวาสวัดนั้น อย่างเงี้ย
อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ใช่ อ๋อ อืม ใช่เลยค่ะ เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม ใช่เลย ไม่ใช่ แต่ว่าแบบนี้หนังมันก็มี มันก็เปลี่ยนมุมมองของคุณ เหมือนให้คุณน่ะได้เห็น อะ เหมือนก่อนหน้านี้ ก็คิดว่ามันมีแต่ข้อดีเนาะ แต่พอได้ดูหนังเรื่องนี้ ก็ทำให้เห็น อ่า มุบ ข้อ ส อาจจะพูดว่ามุม มุมอีกด้านหนึ่ง ที่อาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนาะ แล้วอาจจะบวกกับชีวิตจริงที่เจอด้วย บวกกับข่าวที่เจอด้วย ก็ยิ่งทำให้แบบมุมมองในเรื่องนี้อะ ก่อนดูกับหลังดูมันแตกต่างไปค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะ?
จริง ใช่ค่ะ ใช่ พูดถูก เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะมุมมองที่เรามีต่อวัดเนาะสมัยก่อนน่ะค่อนข้างที่จะแบบดี ดีไปในทางที่แบบว่า ดี ดี 100% เลยก็ว่าได้ เพราะว่าเวลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำบุญกับวัดมันก็ ทำบุญกับวัด ทำบุญกับพระ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ดีกว่าที่จะแบบว่าไปทำบุญกับตรงอื่น อะไรอย่างเงี้ย แต่พอเรา พอดู ปุ๊บอะ เราก็แบบชั่งใจนิดหนึ่งว่าการที่ทำบุญกับวัดอะมันก็ดี แต่ทำบุญกับอย่างอื่นอะก็โอเคเหมือนกัน เราก็เลยเปลี่ยนมุมมองชีวิตว่า การทำบุญ อย่างเงี้ยค่ะ มันไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียว เราไปทำแบบว่า อา อย่างเช่น สมมุติเราไม่ ไม่ ไม่สบายใจเนาะ เราไปให้อาหารปลาหรือ อะไรอย่างเงี้ย อา อันเนี้ยมันก็เรียกว่าทำบุญอีกในรูปแบบหนึ่ง เออ หรือว่า ถ้าเกิดสมมุติเรามีเวลาว่างจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะแบบว่าไปร่วมทำบุญกับพวกแบบว่าสถานศึกษา หรือว่าอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้เนาะที่เขาบอกว่าโรงพยาบาลหลาย ๆ โรงพยาบาลน่ะค่อนข้างจะขาดแคลนรายได้ หมออย่างเงี้ยค่ะ อา หมอมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีน้อย ซึ่งเราก็จะไปแทนหมอ อย่างเงี้ย มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ไดริ นั้นโดยตรง แต่เราก็มีความคิดนะว่า ถ้าสักวันหนึ่งเราเคย เรา เราเรียนหมอแล้วเราแบบว่า เราแบบว่าเรียนได้ อย่างเงี้ย เราก็อยากจะแบบว่าเป็นหมอ 1- 1 ในคนหนึ่งอะที่แบบว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลรัฐอะ เออ อันนี้เราก็เคยคิด เสร็จแล้วอะค่ะช่วงเนี้ยแบบ เออ เราก็คิดว่าถ้าเกิดเราสมมุติแบบช่วงนี้อะค่ะทำกฐินที่วัดได้ อย่างเงี้ย เราก็อยากจะให้คนน่ะค่ะ หันมาทำ อืม กฐินให้โรงพยาบาลบ้าง เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาแว่ว ๆ มาเนาะ ว่า เออ สิทธิ์ สิทธิ์ของ เขาเรียกว่าอะไรอะ ของประชาชนธรรมดาอะค่ะ อ่า ก็ จะถูก ถูกลดไป ไอ้ 30 บาท อย่างเงี้ยค่ะ รักษาทุกโรค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าสิทธิบัตรทอง อะไรอย่างเงี้ย อืม ซึ่งเอา เรา เรามองว่า ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหม มันก็ มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ เออ เรื่องแบบว่าการทำบุญที่โรงพยาบาลน่ะค่ะ อืม
อืม อื้อฮือ อืม ไปจับมาให้ อืม อือ อ๋อ อือ อืม อา ใช่เลย อือ ค่ะ ใช่ ไม่ได้ อืม ใช่เลย อืม อืม อืม ดีเลยค่ะ อืม อื้อฮือ อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ อืม เหมือน แสดงว่าหนังเรื่องนี้อะค่ะ มันก็เปลี่ยนมุมมองของคุณให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากการทำบุญ ไม่เพียงแต่การทำบุญในวัดเนาะ ที่เมื่อก่อนอาจจะคิดแค่นั้น แต่พอได้ดูหนังเรื่องนี้ แล้วอย่างที่บอกว่าบวกกับสถานการณ์รอบตัว ปัญหาต่าง ๆ ที่แบบเจอในโลกปัจจุบันมันยิ่งทำให้คุณเห็นว่า อา จริง ๆ แล้วการทำบุญอะมันไม่ได้มีแค่ในวัดเท่านั้น สิ่งรอบ ๆ ตัวเรา อย่างการ ส สนับสนุนโรงพยาบาล หรือว่าการบริจาคให้กับองค์กรต่าง ๆ มันก็เหมือนจะเป็นการทำบุญที่จะทำให้เราเหมือนมีความสุขด้วย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ประมาณนั้นด้วย แล้วเอาจริง ๆ นะคะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่มุมมองของเราด้วยแหละ เอาจริง ๆ ว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนจากมุมมองหลาย ๆ คน เพราะว่าพอมีหนังเรื่องนี้เข้ามาอะค่ะ มันก็จะมีข่าวสะท้อนเรื่องเนี้ยค่ะค่อนข้างเยอะ อืม ใช่ค่ะ
เออ อือ โอ้โฮ ค่ะ โอ้โฮ ถือว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่อาจ อาจดีเลยก็ว่าได้เนาะ ที่ทำให้หลาย ๆ คนได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น โอ้โฮ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบมาเล่าเรื่องให้ฟัง ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะ ยินดีที่รับฟังค่ะ